あの、仕事でも趣味でも、1人で何かこう、コツコツやるのって結構大変かなと思うんですけど、なんかこう、そんな作業の時に集中するコツみたいのってありますか？
そうですね。 ああ、そうですね。あの、なかなか1人だと、しゅ集中力が続かなかったりしますよね。うん。
うーん、そうですね。
1つはやっぱ環境だと思っていまして、で、ま、例えば机の上にゲーム機とかスマホとか、あの、ま、パソコンで Youtube 画面とか開いていると、なかなかひとつのタスクって続けんの難しいと思うんですね。はい。<giggles> それはい。
はい。 うん。 なるほど。 あ、はい。 うーんうーん、はい。なるほど。その、えっと、そもそも、その、なんていうか、ええと、作業の邪魔んなりそうなものを周りに置いておかないみたいな、そういう話ですかね？
はい。 うん。うん。 そうですね、1つはそうだと思っていて、いかに、あの、周りから、その、自分の気気の気の引きそうなもの？あの、目標のもの以外のものをいかに遠ざけるかってのが大切だとおも思っていて、で、具体的にどうするかというと、あの、1つは、あの、家じゃなくって場所を変えるんですね。ええ、自分の場合はカフェとかに行ってましてはい、カフェだともう机の上、あの、何にもないので、そっから必要なものだけ取り出して、必要なものだけ持って行ってですね、あの作業すると。<giggles> はい。はい。
うーん、はい。ええ。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 ああ、なるほど、はい。 はい。ええええ。 はい。 ああ。はい。 なるほどなるほど。その、家にいるとどうしても、その、なんていうか、周りに、まあ、基本的には自分の好きなものがあるわけで、リラックスできるといえば聞こえはいいですけど、その、気が抜けてしまうっていうところもあるので、ま、それをカフェとかに行って物理的に、なんてか、こう、集中せざるを得ない環境にしちゃうって感じですかね？
うん。うん。 はい。 はい。 そうですね。 はい。うん。 あ、そうですね。<giggles>
うーん、なるほど。それは確かに1つ、なんか確かな方法な感じはしますね。うーん。
はい。 う、そうですね。1つは、そういうふうに思っていまして、まあ、あとは、やっぱりスマホってすごい強力な、あの、ツールでして、はい、ま、使いようによっては、ほんとに集中力の妨げになってしまうんですよね。はい。<chuckles> うん、はい。
うんうん、はい。 はい。 そうですね。うんうん、うーん。 はい、うんうん。なるほど。そういう時はスマホはどうされます？カフカフェに行ったらどうします？
はい。 はい。え、あの、い家に置いてカフェに行くってのは現実的ではないと思うんですね。ま、今の時代スマホ手放せないので。ま、理想はですね、今申した通りですね、スマホ自体を持って行かないんだ、なんですけど、はい。うん、で無理なので、ま、どうするかと言いますと、あの、まずは、ススマホの通知ですね。あれを、あの、オフにしておく、それ届かないようにしておくっていうのは意識してやっています。はい。うん、やっぱりあの、アプリも、ま、ひとつのビジネスなので、一度開いてしまったら、もう次から次に、あの、気になってスワイプしてしまう？その SNS とかですね、あの、向こうも考えて作ってますので、やめられなくなるんですよね、はい。
そうですね、うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 はい。 はい。 はい、うんうん。 はい。 なるほどなるほど。 はい。 ええええ。 はい、うん、うん、うーん。 そうですね。うん。はい。うーん、なるほど。うん、そうすると場所をまず変えて、で、スマホの通知を切る。うん、なるほど。他になんかありますか？
あ、すはい。 はい。 そうですね。はい。うん。 え、スマホの通知切ったとてですね、やっぱ、アプリのの魅力には逆らえないので、あの、 すすあの、嫌な習慣、あの、気を気が散ってしまうような習慣をやめるためには、あの、それを始めるのにすごい手間暇がかかるようにすればいいんですよ。で、具体そうですね、そうすると、そそれをしづらくなって、あの、やらなくなりますのではい。で、そうですね。具体的にはアプリを、あの
はい。 うーん。 うん、うん。 はい。うん、うん。 ああ、手間暇かかる、はい。 うん。はい。えっと、具体的にはどんなイメージですか？
アプリを非表示にしてしまう？あの、スマホのホーム画面に出さない。<chuckles> もそうですね。はい。
ああ、なるほど。 はい、出さない。うーん、なるほどなるほど。そうするとその、一手間、二手間、その遠くに行く感じになるので、なるほど、それは確かに
そうです。はい。 はい、そうそうすると、その間に思い直して、あの「あ、そうだ、い今仕事しなければいけないんだ」とか「あ、ままだ作業中だった」とか、思い直す時間が少しでも生まれるので、はい。はい。
<laughs> なるほどなるほど。うん。 はい。なるほどなるほど。
はい、そういう工夫はしてます。
それは確かにいいかもしれませんね、うーん、そうですか。あの、日頃のその生活の中で、その、なんか色んなあの、お仕事だったり趣味だったりとかで、あると思うんですけど、集中しし辛いものってなんかありますか？
はい。うん、うん。 はい。 はい。はい。 集中しづらいものですか？はい、ええ
はい、ええええ。「なんかこの作業は集中、なんかできないな」みたいなのとか
うん、えっと、そうですね。やっぱ単純作業になってしまうものっていうのは、同じ作業の繰り返しになってしまうものってのは、やっぱり途中で飽きてしまって、あの、続かなくなってしまいますね。はい。え、そそれに対して、え、どうするかっていうと、うーん。一つは、あの
そういうのがもしあったら教えてほしはい。 はい。 ええええ。うんうん。 はい。 ええ、ええ。うんうんうん。 はい。 はい。
あ、まあ、なんなんまあ、例えば20分ぐらい作業に集中したら、あの、ご褒美として、あの、チョコレートを食べていいとか、ごふん休憩するとか、まあ、実現可能な範囲で褒美を用意しておく？はい。で、あ、休憩も大切で、ちょっと休憩する。で、また作業に取り掛かる
はい。 ああ、はい。 なるほど。 はい。 うんうんうん、なるほどなるほど。 はい。うん。 はい、うーん。
っていうのは一つ、あ飽きを減らすためにやっていたり、あとは、<groans> あの、もし A、B、C と3つぐらいタスクがあればですね、まず A をにじゅっぷんやって、その次 B のタスクやる、C のタスクやるってこう交代していくとかで、飽きがなくなるようにというのは意識してますね。
はい、なるほど。 ええええ。 はい。 うーん、うん。 なるほど、自分を飽きさせない、なんかこう、工夫みたいなのされてるんですね、うーん、それから、まあ、なんかこう、ご褒美を自分に、こう用意して、まあ、モチベーションを作るというか、そういう感じなんでしょうかね。うーん、なるほど。
はい。 はい。 ああ、そうですね。はい。 はい。はい。 そうですね。はい。それがその、すなんていうんすかね、続けにくいものに対する対処法ですね。はい。
うーん。はい。うーん、あの、先ほどカフェでの、あの、作業、カフェでのその、まあ、勉強だったり作業だったりとかいう話があったんですけど、もうそういう環境で、あの、なんでしょう、適当に環境音があった方が集中できるという人と、それからその、なんか
はい。 はい。 はい。 うん、うん。
なんでしょうね、うん、音楽とか聴きながらとか、まあ、そういうその音に関してこだわりがある方多いかと思うんですけど、いかがですか？
はい。 はい。 ああ、そうですね。ええ、自分は程よい、あの、雑音があった方が集中できるかもしれないですね。うん。ただですね、あの、音楽であれば、その、歌詞が入ってるとどうしてもそっちに、やっぱ、の脳が、その、日本語の処理をするのってエネルギーや意識を、ま、多かれ少なかれ持っていかれると思うんですよ。それは多分自分だけじゃなくって、多くの人が多分共感してるかなと思ってまして、えっと、自分がしほんとに集中したい時は、あの、歌詞付きの音楽ではなくてですね、あの、せせらぎの音とか、鳥のさえずりとか、そういうような自然の環境音を、あの、聴きながら作業するってのをやってます。
うーん。 はい。 うん。 ああ、はい。うんうんうん。 はい。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 うんうん。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほどなるほど。 はい。うんうん。 はい。そうですね、そういえばそういう、あの、アプリもありますもんね。その、環境音を流すアプリみたいなのがあるので、確かにその
はい。 はい。 はい。 はい。 うん。
えっと全く無音よりはちょっと音があった方が、それで尚且つ意味がない方がいいっていう感じなんですかね。うーん。なるほどなるほど。
はい。 はい。 そうですね、意味がない方が、あの、はい、し集中できるかなって思ってます。はい。で、なので、えっと、すま、すカフェの作業中に、すごい、あの、大声で会話してる人とかが近くにいていて、ま、そういうのってやっぱり内容気になってしまうと集中できないので、ええ、その時はですね、あの、ノイズキャンセリングの機能があるイヤホンをつけて音を完全シャットダウンして <chuckles> 作業したりもしてます。
はい。うんうんうん。はい。 はい。うんうん。 はい。 はい。 はい。うんうん。 なるほど、そうですね。なんつ確かに音、そうですね、あの隣の方がちょっと声が大きかったりすると、どうしても引っ張られますよね。うーん、なるほど。そのえっと1つの作業って、だいたいその、しゅ人間の集中力ってそんな、ま、長くて20分とかいう話を聞いたことありますけど、そのいかがですか？どれぐらい集中できるもんですかね？
はい。 はい。 うん。 <giggles> そうですね。はい。うん。 はい。 はい。 ああ、これは難しいですね。<laughs> なんか
うーん、作業にもよるかなと思うんですけど。
作業によるのと、その日の体調や気分にもよってしまうので、ま、最初やってみて乗れば、多分6時1時間でも90分でもできるんですけど。で、まあ、すすま、それで乗り切っちゃって、もうずうずうやってしまうっていうのがあるんですけど、ま、乗らない時はですね、ある程度何分までが限界ってのを自分の中で、あの、まず観察する？で、ま、そのそれのちょっと手前まで作業して、その後あの少し休憩を挟むっていうのをやってみたりはい、してますね。はい。
はい。ええええ、はい。 うん、うんうん。 はい。 うんうん。はい。 うん。 はい。うんうん。 はい。 うーん、なるほどなるほど。 うーん、じゃあ、なんなんとなくその自分の体調とか、こう気分と相談しながら、で、先ほどおっしゃってたのその ABC のタスクをこう切り替えながらとか、こう飽きさせず、体にも無理させずっていう感じがいいんでしょうかね。うーん、なるほど。
はい。 そうですね。はい。 あ、そうですそうです。はい。 う、そうですね、一つはそうだと思います。で、飽きないための工夫としては、あと、乗るあの、なんていう、乗らないための対処法としては、ま、場所を変えていくっていうのもありかなと思っていて、えっと、ま、カフェ行った後に、また別のカフェに行くとか、あの別の場所に行くとか、こう、転々転と移動するとまたそこで一度気分や、あの集中力がリセットされて、あのもういっかいあの作業できたりしますので、場所を変えるっていうのも一つ手かなと思ってます。はい。
はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 はい。うん。 ああ、なるほど、はい。 うんうんん。 はい。 うんうん。 なるほど。カフェのはしごみたいな感じがなんですね。うーん、そうですね、途中に図書館とか挟んだりしてもいいかもしれませんね。うーん、なるほど。ええ、そうですか。あの、あとは例えばその、えっと人によってその朝強い方とか夜が強い方とかいらっしゃると思うんですけど、朝型夜型で言ったらどっちが集中できますか？
<giggles> そうですね。はい。はい。 そうなんですよ。その通りで、はい。 はい。 はい。 はい。 これはなんか人による気がするんですけど、えっと、こ個人的には朝の方が良くって、というのは朝だと、ええと、邪魔が入りにくいんですよね。その、電話だったりメールだったりが来ないので、も、完全にひとりだけの時間ええ、ま、家族がいる方であれば、その、ま、家族と話す時間じゃないので、ま、ひ他の人寝てるので。ま、そういう意味で、はい。朝の方がその、1人で作業するという意味においては、あの、いいのかなと思ってます。はい。はい。
うんうん。はい。 うーん。 はい。 ああ、はい、ええええ。 うんうん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 うーん。 はい、うん、うん。なるほど。そのその、邪魔が入らない朝の方が入りにくいというお話だったんですけど、どうしても、その、なんか、こう、ええと、ま、メールが来たりとか、その、ま、アプリの通知とかだと、まあ、こっちで管理できますけど、その、管理できない、その、連絡の入り方とかあると思うんですけど、そういうのはどうですか、邪魔になる方ですか。
はい。 うん、うん。 はい。はい。 はい。うん。うん。 ええ、そうですね
中断してからまた再開するのはい。
邪魔になってしまうので、ま、ひとりで、あ、作業できるのであれば極力、あの、見ないようにして、えっと、例えば、ま、仕事なのにどうしても見ないといけないので、ま、1時間に1回だけ確認するとか、で、まあ、その、返信するのも、あの、何分までとか決めたりとかですね。はい。あとは、ま、途中で作業、「あ、これやらなきゃ、これやらなきゃ」って思い出した時とかですね。それをすぐにやるのではなくて、とりあえず、あの、付箋に書いておいて、あの、パソコンとかに貼り付けておいて、で後でやると。そういうふそういう感じにしてやっぱり、あの、ある程度決まった時間は、あの、その1つのタスクに集中しようってのは心がけています。
ええええ。うーん。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 うーん。 は、はい。 ああ、なるほど。 あ、はい。 はい。 うんうん。 ああ、なるほどなるほど。
で、それができない時は、まあ、いかに早く返信するかを考えて、<chuckles> 早めに返信したりとかしてます。はい。
うん。 ははい。うーん、なるほど。はあ、確かに。そうですね。なんか、こう、メールの返信で早い方がいいみたいな、こう、風潮もちょっとありますけど、そうじゃなそれをやっちゃうと、こう、作業が中断するので、まあ、優先順位を考えながら、もし後回しにできるんだったら、まあ、付箋とかにメモっておいて後でやるみたいな、ま、そういう、こう、作業の切り分けというか、みたいなことも結構重要なんですね。
はい。 はい。 はい。 そうですね、はい。 はい、そうですね、あのはい。 うん。うん。 そうだと思います。はい。
うんうん。あとはその、えっと、そうですね、さっきあの、報酬でチョコレートみたいな話もあったんですけど、なんか、カフェインとか甘いものって、なんか、こういう集中力をちょっと上げる、あの、効果があるという話がありますけど、どうですか、なんかコーヒー飲まれたりとか、そういうのって、こう、集中力を上げるルーティンみたいなのに入ってます？
はい。 はい。 はい。 うん、うん。 そうですね。カフェインはやっぱりその、えっと、アデノシンでしたっけ、眠気を出すす、ホホルモンをちょっと阻害する働きあるので、ま、カフェインは一ついいのかなとは思いますが、やっぱり摂りすぎると、うん、つなんかそれに体が慣れてきてしまって、意味がなくなってしまったりとか、えっと、朝起きて確か90分より前にですね、コーヒー飲んでしまうと、えっと
うんうん。 うん。 はい。 ええええ。 うーん、なるほど。 はい。 うんうん。 はい。
ま、本来出るはずの、すそ頭を活性化するコルチゾールがうまく出なくなってしまうとか、そういうのも聞いたことあるので、あのはい、カフェインは、ま、ここぞという時だけに <laughs> 飲むようにしていて、あまりそうそうそれに頼らなくても集中できるように、できる時は集中しそれで集中するように心がけていますね。はい。
はい。 ああ、そうなんですか。 なるほど。 うーん。 ははい。うーん、なるほど、そうなんですね。コルチゾールですか。ええ、はい。うんうん。
はい。<chuckles> チョコレートも美味しいんすけどね、あの、食べ過ぎると、あの、血糖値上がって眠たくなるので難しいです。はい、はい。<chuckles> はい。
あ、<laughs> なるほど、そうなんですね。なんか今日は色々とその、なんていうか、集中するためのそのティップスというか方法をいろいろお伺いしたんですけど、なんかこうやっぱり人によって向き不向きというか、自分に合ってる方法を選ばなくちゃなんないんだなということが分かって、とても楽しかったです。
はい。 うん、うん。 はい。 ま、そうですね。やっぱり人それぞれになってしまうので、あの、自分の体に合った方法を、たし試してみるしかないかなと思ってます。はい。
はい、今日は、あの、面白い話を色々聞かせていただいてありがとうございました。
ええ。 ええ、こちらこそありがとうございました。はい。